Olha, que legal. E você é a pessoa que gosta de passar muito tempo na praia, chega de manhã cedo e vai embora só quando o dia acaba? Ou não, você fica um pouco menos de tempo?
Uhum. Um pouco menos. Assim, no vou contar pra você o meu dia ideal, que é é um é um dia que é repetido desde que eu sou criança, eu acho que ficou aí alguma coisa. Eu também eh, agora eu moro aqui, mas não sou dessa cidade, enfim, a ci minha cidade originária é uma cidade de praia, Rio de Janeiro. Então, o meu dia ideal, quando eu era pequena era assim: a gente a minha mãe levava a gente pra praia de manhã, aí a gente voltava pra casa, almoçava, depois ia para o cinema e comia aquela casquinha do Mcdonald's de ch de o chocolate. Meu dia ideal. E assim, é, es perfeito. E essa lembrança, pra mim, eh, quando eu quero assim um dia, ai eu faço a mesma coisa: eu vou pra praia, venho pra casa, almoço e vou para o cinema, tranquilo. <laughs>
Um pouco É. Ah, me fala, me fala. Aham. Ah. Aham. Olha que legal. Nossa, dia perfeito. <laughs> Ah, entendi. Nossa então já tem todo o esquema ali, né, tudo bem preparadinho. E e e quando você agora vai para o rio, né, e você comentou também que você gosta muito de ir para o rio, qual é o dia ideal quando você vai para uma área que tem rio?
Preparado. Uhum. Então, aqui geralmente é no domingo, é pra ver o pôr do sol, aí pa tem o rio, e tem música ao vivo no domingo, sábado também, eu acho. Então geralmente eu vou quando tem algum grupo de amigos, nesse nesse sentido, né. Sozinha, às vezes vou para ler um livro, pra reequilibrar os chacras, aí eu levo as minhas pedrinhas, deito lá no gramado, aí coloco as pedrinhas, coloco uma meditação, e deixo fluir.
Aham. Ah, legal. Aham, aham. Sim. Fica escutando o barulho da água ali.
Sim. Ah, é muito bom.
E você gosta de cachoeira também? Ou não tem próximo de você aí?